Ça c'est un truc de fou et ça c'est quelque chose que les réseaux, heu
Donc heu Enfin il les avait pas vu en en fait il a il les avait pas vu depuis 20 ans mais par contre tu sais, il les a en amis sur Facebook donc il connaissait, heu, leurs vies. Il connaissait bah, je sais pas, ils étaient divorcés machin, non. Mais les avoir vus, il les avait pas vu depuis 20 ans. Donc heu, c'est c'est des trucs bizarres. Mais ça permet aussi d'avoir de, comment dire? De de connaître des personnes que tu aurais pas connues autrement, sinon. Moi je connais des je connais un groupe, heu, qui habite un un groupe d'amis, enfin pas un groupe d'amis, un couple d'amis, qui habitent en Suisse. S'il y avait pas eu internet, s'il y avait pas eu les jeux vidéos en ligne, je les aurais jamais connus en fait, pour le coup.
ou internet rendent possible. Ouais, ouais. Ça c'est fou. Mmh mh. Ah bah clairement. Mmh mh. Ah mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, c'est super intéressant. Bah moi j'ai déjà rencontré aussi des des gens grâ grâce à internet, hem, quand j'étais partie en Australie en janvier 2024, je venais tout tout juste d'arriver et heu, je me souviens il y avait un soir où, hem, je voulais aller il y a un petit marché nocturne super sympa, heu, dans Melbourne et j'avais envoyé un message mais un peu bouteille à la mer, heu, sur heu, comment? Sur un groupe, heu, qui s'appelait, heu, les françaises en Australie. En disant: «Bah, voilà moi je suis à Melbourne ce soir, heu, si il y en a qui veulent passer, n'hésitez pas, faites moi signe» et en fait il y a une fille qui m'a répondu, heu, qui m'a dit: «Ah bah, moi ça m'intéresse grave» et heu, c'est rigolo parce que j'ai rencontré plein de gens après pendant ce voyage, je suis restée 3 mois en Australie. Mais heu mais la seule vraiment avec qui je suis devenue super amie et qui avec qui je suis restée en contact et bah, c'est cette fille là que j'ai rencontrée, heu, ça faisait à peine 2 jours que j'étais arrivée à Melbourne, donc incroyable. Cette fille-là, on est partie aux Fidji ensemble, heu, là maintenant elle est f maintenant elle est
Mouais. Ouais, d'accord, OK. Ouais. Et tu as gardé contact avec elle, quoi. Ouais c'est que dé <chuckles> c'est que déjà le contact il est super bien passé, quoi.
c'est ça. M là maintenant enfin, elle est devenue photographe, heu, à son retour d'Australie. Mon conjoint mon conjoint fait des sites internet, heu, il lui a fait son site internet, enfin vraiment c'est n'importe quoi.
Oh cool! Ah oui d ouais donc heu, c'est c'est devenue une amie de la famille, quoi! <chuckles> C'était pas juste une amie de voyage, c'est vraiment devenue une amie, quoi.
Ouais, non franchement c'est c'est ça et et bon p d'autant plus en en voyage c'est c'est dur de se faire des des vraies a re des vraies relations qui durent. Mais non c'est c'est drôle, quoi. Grâce à un groupe Facebook où j'avais vraiment lancé une bouteille à la mer et dans tous les cas il y aurait eu personne, j'y serais quand même allée. Donc heu, non, c'est quand même du positif, hem
Ah bah, oui, non c'est compliqué, forcément Beh c'est ça parce que tu sais enfin tu tu f tu aurais fait comment en fait, heu? Enfin de toute façon tu aurais juste pas fait. Il y aurait il y aurait pas eu les réseaux sociaux, tu aurais juste pas fait. C'est-à-dire que tu serais allée sur place, tu aurais vu s'il y a des personnes qui parlent français et encore, enfin je sais pas, c'est pas un truc que tu fais, heu, tu sais de de but en blanc, ch écouter des gens. Exactement tu sais, tu entends quelqu'un parler français tu vas pas aller le voir en lui disant: «Bonjour je vois que vous parlez français, est-ce qu'on peut être amis quoi?» donc heu
Ouais voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Bonjour, heu, je cherche des amis. <laughs> Non, mais bien sûr que non. Non, non mais du coup comme quoi ça a aussi bah, des côtés, heu, positifs, quoi et hem, est-ce que po
Ouais, non clairement. Après il y beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup de côtés négatifs aussi donc heu